Sì, molto approfondito, molto studiato. Poi quando si capisce chi è, si comprende un po' le ragioni che hanno portato questa persona a fare tutto ciò che ha fatto. Ehm, c'è una scena in cui a a a una festa, uno di perso una de delle ragazze, uhm, si bacia con una ragazza, no. Quindi parliamo comunque del 2010, le relazioni insomma con che non che non fossero etero, erano un po' viste diversamente come un qualcosa di nuovo, e quindi
Mh-mh. Mh. Mh. Sì. Mh. Mh.
ehm, c'è loro sono a hai presente quelle macchinette che fanno la foto e la stampano poi fuori, no, tu la prendi da fuori. Quindi loro si fanno questa foto e mentre stanno facendo la foto si baciano e e tu vedi loro dentro e vedi questa figura nera che passa, prende la foto appena stampata e se ne va. E quindi tu mentre loro sono ancora dentro, loro escono e, uhm, la ragazza va per prendere la foto e dice: "Ma non c'è nessuna foto." E l'altra fa: "Guarda sicuramente sarà rotta, non è un problema." Loro se ne vanno. A fine episodio tu vedi la scena con una musichetta inquietante, ehm, tipo, mhmm, una sorta di swing, non so come spiegarlo, e e e tu vedi questo: le mani dello stalker con, diciamo, il guanto di pelle che sta riproducendo la stessa immagine del bacio su un gigant su su con tantissime piccole immagini su un muro.
Sì, sì. Okay. Mentre loro sono ancora dentro. Invece. Mh. Immagino. Mh-mh. Sì. Mh.
Cioè quindi vedi questo che sta proprio riproducendo le foto e le sta appendendo e le sta appendendo tutte uguali, come se si stesse salvando quel momento. Cioè
Con altre foto? No, no, ho capi ho capito benissimo. Però imma i ri riproduceva quella fotografia in modo molto più grande, con altre foto.
cioè capisci proprio Esatto, esatto, esatto. Cioè una persona, uhm, disturbata, capisci. E quindi quello ti permetteva di di chiederti: "Perché sta facendo questa cosa?" Andiamo avanti. E continuavi a premere quel pulsante avanti, avanti, avanti. Ecco perché poi, ecco <chuckles> esattamente, hai capito proprio bene, hai capito proprio bene. E la e la stagione, eh, volava perché comunque erano episodi fatti bene e quindi te li guardavi come se fosse proprio acqua fresca.
Mh, inquietante eh. Sì, sì, sì. Mh. Prossimo episodio, prossimo episodio, prossimo episo <chuckles> Sì, sì, sì. Ma, mhmm, quanto ci hai messo più o meno a guardarti tutte le l le stagioni?